Mm, pero siyempre naka-priority yung ano natin, yung yung basic needs talaga natin siyempre hindi naman mawawala yun. Pero yung mga kasi 'pag may mal may mga anak ka, project sa school, may babayarang ganito, may bibilhin na ganito. Allowance pa, pamasahe pa mm.
Needs. <chuckles> Oo, kaya nga. Mm. Ta's allowance pa ah. Di ba, allowance mo yun eh, ta's pamasahe ka-mahal na din ng ka pamasahe ngayon.
Alam mo ba nasim na ah, na natuto akong mamasahe ang halaga ng pamasahe, hindi naman 5 hindi ko naman naabot yung nanay ko na yun yung pinakamababa is yung ano ah 125.
Mm. Ay. <chuckles> Hmm, one point twenty five na pamasahe nun? Sa jeep ba yun? Jeep mga tricycle ba? Hmm, ngayon wala na eh. <chuckles>
Hmm. Yes, one point twenty five sa jeep yun, sa jeep. Yes, yes, oo. Kaya may ₱2 ka makakarating ka sa pupuntahan mo eh, kung 1 jeep ka lang? Oo, ngayon <chuckles>
Oo, tama. Ngayon ang laki na eh. Abot na ng hundred. <chuckles>
Eh di yun, tapos oo yung piso pa ang masaklap pa non minsan yung piso nakita mo halimbawa, nakita mo nasa ibabaw ng ref 'di pinapansin, di ba? Na naglaba, nalaglag, walang dadampot ah, galit galit na galit dun sa mga anak ko pagka ganyan eh. Baka akala niyo hindi ito mabubuo yung pera oo, piso nakapasok na sa asa kaya minsan 'pag ako naglilinis dami kong nakukuhang piso eh, di ba?
Oo. Mm, tama. Mm. Ah, wala na? Oo. <chuckles> Hindi nila pinapansin. Oo. <chuckles> Kaya nga 'no, kasi noon parang may piso may halaga pa sa siya nun di ba? Makakabili ka ng candy, mga chichirya ganyan. Pero ngayon kasi kapag piso talaga wala na. <chuckles>
Yes, mm. Mm, mm, ang nakakalung

Totoo, totoo. Lalo na kung may mga maliliit ka pang anak di mo naman ikaw sige mag-itlog ka kasi para makatipid ka pero yung anak mo ba 'pag tatlong arawin mo ng itlog yan kung hindi ba umiyak yan kumbaga hindi naman dahil sa bini niluluho mo hindi rin naman kasi masustansya, di ba? Ano ba yung mabibili mo sa konting halaga itlog, noodles, tuyo ya sige hmm hmm. Iya canned goods oh di ba? Eh, hindi mahal na nga rin ang canned goods, eh, ang liit-liit lang tapos magkano 39, fifty pesos.
Mhm. Nauumay. Mm. kaya nga. Noodles, mga ano canned goods, di ba? Mm. Oo. Oh, 'di ba alam mo yung nagsardinas noon nasa nasa 30 na ata sa sari-sari store minsan eh. Di ba?
Diyos ko dati naalala ko nun parang ₱250 lang yun. two fifty o fourty fifty?
<laughs> Ako naman mo naalala ko na nga nasa 14 pa lang siya nun, mga sardinas ganyan, tas yung mga payless naman 6 ganyan or 7. <chuckles> Pero ngayon ano nasa 15, 12 ganon na.
Mm. Mm. Mm, mm. Ganun ako, mm. Yes, yes. Sobrang taas sobrang taas nakaka
Sobrang lala, di ba? Mm. Pati nga yung juice noon di ba, yung sobrang di ba yung juice na yung pack, yung tinitimpla, di ba noon na 10, 11, 12 ganyan, tas ngayon nasa 25 na siya.
Oo. Oo, oh. Oo, oo, oo. Ngayon ano na Totoo nagulat din ako kasi yung anak ko gusto rin yun, eh, yung orange juice na gusto rin yun, eh, tsaka minsan yung iced tea na tinitimpla, Sabi ko kasi nung maliliit kami sunny orange, di ko alam kung naabutan mo yun bote-bote yun. Mm.
Ba? Mm. Mm. Kaya nga. Hmm, ay Parang meron pa, parang meron pa ng pa naman ganon dito.
Mm, ngayon wala na no'n eh, ah, sarado na si Sunny eh. Tsaka ang kakumpitensya no'n si Richie ka pangalan ng mga kumpanya 'yon no'ng maliliit kami gano'n, bote siya tapos sa idi-dilute mo siya sa tubig tas itatabi itatabi mo sa ref yung natira mo. So hindi mo siya pwedeng in concentrated siya hindi siya pwedeng inumin. Ah, iyon mas mura pa 'yon noon parang mga ₱20 lang ang laki na no'n. Nakaka 'yon nga 'yong uso no'n, yung pagka may mga birthday birthday.
Mm. Hmm. Oo. Ah. Oo. Mm. Mm, ayun yung mga tinitimpla.
Di ba uso yung mga Oo, tinutuhog pa yung hotdog sa repolyo, alam mo ba yun? <chuckles> Kung napapansin mo sa mga probinsya ang kaka ang ka-partner nun yun yung sunny orange juice na yun. So ngayon wala na yung nasa tetra pack na ngayon, Diyos ko po napakamahal. Di ba?
Oo. <laughs> Kaya. Hmm. <chuckles> Kaya nga sobrang sobrang mahal na nga eh. Pero ano naman yung mga ginagawa mo para makatipid sa kabili ng pagtaas ng gastos.
Oo, oo. Yung ginagawa ko si yung actually hindi ako ganon mahilig mag-budget ng yung ililista nagba-budget ako sa utak ko, yeah, pero sa tingin ko ang tamang paraan talaga is yung mag breakdown ka. O eto yung tamang eto yung gaga eto yung gagastusin ko ngayon, ililista ko yung ganito. yes.
Mm. Ah, oo, ako din. <chuckles> Mm. Ag Kapag may sahod no, kapag may sahod talagang inihiwalay na.
Oo, oo.
Naka-budget budget na siya.